Mmm, apa tuh yang bisa dijelaskan gaya berteman ini?
Jadi ketika, eee, masih kecil bukan masih kecil ya, jangan deh, eee, kejauhan, pas lagi SMA deh. Nah, kalau SMP itu kan, dia peralihan dari anak-anak ke remaja ya, jadi masih abstrak banget pertemanannya tuh.
Mhm. <chuckles> Iya iya. Eee, belum jelas gitu ya? <chuckles>
Iya, betul.
Oke, terus terus?
Pas lagi masih SMA itu, kalau temenan tuh, aku nggak pernah nggak pernah milih-milih temen ya, dari SD, SMP, gitu. Maksudnya, temenan sama siapa aj Terus, nah pas lagi SMA tuh, aku mulai sadar kayak, "Oh, nggak semua orang cocok." Kebayang nggak?